ได้ ค่ะ อืม
อา อา แล้วนอกจากแบบ อ่า ความคิดที่คุณแบบ แบบ ใช้คำว่ายังไงดี ไม่เห็นด้วยแล้วกันเนาะ ความคิดใหม่ ๆ ที่คุณรับมาแล้วไม่เห็น ด้วยอะ มีความคิดไหนที่แบบ อ่า คุณได้มาจากคนอื่น แล้วแบบตอนเนี้ยยึดเป็นเหมือนกับว่า หลักการ หลักในชีวิตเลย หรือว่าเป็นความคิดที่แบบอยู่กับคุณไปตลอดเลย อย่างงี้อะครับ พอจะมีมั้ยครับผม?
อืม จริง ๆ แล้วความคิดที่แบบว่าเป็นอะไรใหม่ ๆ ส่วนมาก จะมา ใน ของคุณแม่ทั้งนั้นเลยนะคะ เพราะว่าเวลาที่ เราเจอ สถานการณ์อะไรที่แบบว่า โอ้โฮ รู้สึกไม่ดี เราก็จะเลือกที่จะปรึก ษา คุณแม่เสมอเลย แล้วคุณแม่ค่ะ เขาก็จะมีคำ แน้น อะไรใหม่ ๆ ให้เราเสมอเลย ที่เราไม่เคยรู้เนาะ อย่างเช่น เวลาที่เรา แบบไปคบกับเพื่อน แล้วเพื่อนเขาอาจจะ อ่า เกเร ไม่ได้เรียน ไม่ได้ตั้งใจเรียน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งคุณ แม่เขาก็จะใส่ความคิดมาให้เราได้เหมือนกันนะคะ คุณแม่เขาก็จะบอกเลยว่า "อนาคตอยากมีชีวิต แบบไหน? ทุกวันเนี้ยที่เราเรียนอยู่อะ มันก็จะเป็นพื้นฐานในชีวิต พื้นฐานในชีวิตในอนา คต อะ ยิ่งถ้าวันเนี้ยเราขยันตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองอะ มัน ก็ เลยว่า อนาคต ถ้าเราไปทำงานน่ะ เราก็จะทำงานที่เราได้รับมอบหมายมาได้อย่างดี แล้วเราก็จะรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองด้วยนะ แล้วตอนนั้นน่ะ ก็ไม่ ต้องมีครูที่จะมาคอยจ้ำจี้จ้ำไช หรือสั่งงานเราแล้ว เราอะก็จะสามารถดูแลแล้วก็บริหารงานที่เราเจอในแต่ละวันได้" อันเนี้ยค่ะ ก็รู้ สึกว่า เป็นอะไรที่ได้รับความคิดใหม่ ๆ ของแม่เหมือน กัน แม่บางคนน่ะค่ะเขาก็อาจ จะ สอนให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียว ให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียว จนบางทีเขาก็ไม่ได้ สอน ให้เราอะ ที่จะมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตในอนาคตเลยเนาะ เพราะว่าคุณแม่เขาสอนหนูเสมอเลยว่า "การเรียนรู้อะ มันสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลาเลย การที่เรา เรียนน่ะ มันก็ เป็นแค่พื้นฐาน แล้วก็ใบเบิกทางที่เราจะไปสมัคร สมัครงานได้ดีกว่าคนอื่นก็เท่านั้นเอง แต่วันหนึ่งถ้าเรา ไปทำงาน แล้วน่ะ การเรียนรู้อะมันคือการเริ่มต้นเท่านั้นเอง งานมันจะสอน เราเองว่า เราควรจะไปในทิศทางไหน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่เขาก็จะพยายามบอก ให้เราไม่ต้องไปตื่นเต้น แล้วก็ไม่ต้องไปเครียดมากกับการเรียน คือเหมือนเขาบอกว่า "อนาคตน่ะมันตัดสินไม่ได้แค่การเรียน มันอยู่ที่การทำงาน ไปเรียนรู้เอา" อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยก็เหมือนกับว่า เป็นการ เปิดโลกเลยนะ เปิดโลก เปิด ใจ เกิดตอน นั้น อ ตั้งใจเรียนแน่วแน่ หนักแน่น บางทีก็กดดัน ตัวเอง พอไปได้ยินคำพูดดี ๆ ของคุณแม่น่ะ มันก็เบาบางลงนะ รู้สึกได้เลยว่า มันหายเครียดไปได้เยอะมาก ๆ เลยอะ ค่ะ
อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ ครับผม อืม อืม อืม ครับ อืม อา ครับ อืม ครับ อ่า คุณแบบ อืม <chuckles> อืม ครับ